D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a des, mmh, lieux, des situations, heu, alors, plutôt, peut-être, des situations, est-ce qu'il y a, quand même, des si parce qu'un un lieu, peut-être pas mais est-ce qu'il y a des des situations où tu te dis, heu: «C'est comme une espèce de de petite claque», en te disant, heu: «Heu, tiens, heu, je vois tel problème», heu, parce que tu rencontres quelqu'un, une personne, peut-être en situation de handicap ou autre et tout de suite, il faut que tu rentres chez toi et tu te mets en oeuvre ou tu prends des notes, heu, tu prends le temps, heu, d'avancer?
Mmh mh. Oui. Oui. Non, non, je prends pas de notes, rien, je fais tout très vite. Oui, oui. Quand je remarque quelque chose qui me qui me dérange, oui, oui, je suis obligée tout de suite, heu, même si je vais pas aider cette personne-là qui m'a touchée, heu, je me dis que je vais en aider d'autres et plein, heu, donc non, non, je m'y attelle tout de suite, en effet. Mmh mh.
D'accord! Mmh mh. OK, OK. Faut que ça l'inspiration dès qu'elle est là, il faut que tu la mettes en oeuvre. Tu peux pas simplement attendre. Sinon quoi, tu la perds? Ça disparaît, ça s'en va?
Oui. Ah, oui! Non, non. Ouais. Ouais, ouais, je la perds et puis après je risquerais d'en avoir d'autres et puis de de passer, heu Ah, ouais, <laughs> donc heu
Ah et de passer à l'autre d'après. Mmh. Mmh. C'est a ça t'arrive souvent, ça, d'être surinspirée?
Oui, oui. Mmh. Ah, oui, je suis tout le temps, tout le temps. Mmh. J'ai le cerveau qui, heu, fuse, heu, dans tous les sens et j'ai j'ai j'ai j'ai pas assez de je pense que j'aurais pas assez de ma vie pour, heu, pour aider et créer tout ce que tout tout ce que j'aimerais, heu, créer. <chuckles>
D'accord. Waouh! Et tu as jamais pensé à être assistée justement, pas assistée dans le sens où tu y arrives pas, mais assistée dans le sens où, ben, tu aurais quelqu'un qui te code pour toi. Tu aurais quelqu'un qui écrit, pour toi, une formation, ou qui qui travaille a avec toi?
Non, ça, ça ça m'intéresserait pas du tout, en fait, parce que j'aur
C'est très solitaire comme, heu, comme, heu, ouais.
Oui. o o oui, je sais que quand on quand on crée une formation, bon, d'accord, c'est c'est plusieurs corps de métier. Il y a la gène il là, il y a la l'ingénierie qu'on, heu pédagogique. Il y a la concep la conception. Il y a il y a plusieurs, heu, corps qu heu, la la forma heu, formatrice. Heu, l'accompagnement, il y a plein, plein de choses à prendre en compte. Mais si je fais pas toutes ces étapes, j'aurais l'impression, je pense même pas que j'y arriverais, en fait.
Oui. Hein. Ouais, c'est c'est pas toi, en fait.
Mmh. Ouais, exactement. <coughs> Non, quand je crée quelque chose, il faut que je le fasse du début à la main, j'aurais beaucoup à la fin. J'aurais beaucoup de mal, heu, bah, peut-être que le côté accompagnement, parce que si, par exemple, je vends une formation où il y a de l'accompagnement prévu entre chaque module, heu, peut-être que, heu, ce côté accompagnement, bien sûr, je veux bien le le le donner à quelqu'un mais heu, la péda heu, la pédagogie, la conception, l'ingénierie et tout ça, non. Ça, c'est mon c'est mon domaine. Ouais tout à fait. Mmh.
D'accord, d'accord. Mmh mh. Ouais, c'est c'est ton petit truc à toi. OK, bah, écoute, c'était, heu, absolument, heu, passionnant. Merci à toi, heu, vraiment d'avoir partagé, heu heu, toutes ces choses sur sur l'inspiration et et et tes créations qui, heu, ont l'air d'être absolument débordantes. Tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup. Heu, merci infiniment pour pour cette expérience de vie.
Oui. Ah, bah, écoute, heu, c'est un plaisir et encore je t'ai pas parlé de toutes mes créations mais heu heu, voilà, heu, je suis vraiment dans la création et l'entraide. Voilà. <chuckles>